Heu et d'a d'avoir plus de temps pour moi. Sauf que je me rends compte. Que, heu, j'ai toujours ces défis personnels qui me poussent à avoir une vie confort confortable. Donc je travaille énormément, tout ça au détriment de ma vie, heu, privée et de ma vie, heu, de ma vie de tous les jours, de ma vie en de mon espace personnel, je dirais, pas professionnelle, voilà et donc je je je sais pas trop où j'en suis en fait, je sais pas trop comment faire.
Oui. D'accord, donc heu, s déjà bah félicitations, heu, déjà parce que tu as donc heu, tu avais en fait, heu, privilégié heu, un travail qui paye «moins» entre guillemets pour te retrouver toi-même mais heu, oui aujourd'hui tu prends conscience que finalement heu heu, est-ce que c'était la bonne solution? Hein, donc heu heu, tu en es conscient, donc heu, c'est la 1re étape, heu, déjà, donc heu, pour essayer de remédier à des solutions et hem, donc heu, est-ce que tu as parlé aussi d'une autre activité, heu, parce qu'en fait tu gagnais très bien ta vie dans la 1re activité, tu avais des interactions sociales et cetera et maintenant c'est du télétravail mais tu fais une petite activité à côté, c'est ça?